Talagang dun nagkaroon ng sakit yung a no, yung pinsan kong isa na nagkaroon na siya ng ano UTI, nagkaroon na ng ano sa
Hmm. Mm.
sikmura niya kakagano'n, so parang ayun, maiwasan din namin yung ganun. Kasi ayaw naman namin madagdag sa bills namin yung pang-hospital kasi nagse-save up din naman kami ng pera para sa mga ano emergency na di namin ina
Totoo yan.
Ng halimbawa may ano, bumili kami ng gasolina ay gasul ayan yung panluto. Eh, ang mahal na nun kaya ayun para hindi kami alipo di naman manghiram sa ibang
Mm. Oo. Oo, medyo mahirap din kasi kapa ano, eh, medyo mahal na din kasi yung gasul ngayon.
Baka nag yung sapat lang yung pera nila, mm. Ang hirap kasi din manghiram ng pera kasi 'di ba nga parang pare-parehas lang din kayong nangangailangan ng pera tsaka feeling ko din, eh, talagang kinukulang din yung ibang tao kaya parang hindi naman sa nagiging madamot lang din sila, iniintindi lang din na ayun nga, para rin sa kanila yung pera na para sa kanila talaga. Ayun, mm.
Mm. Totoo. At tsaka ano pahirap na din humiram bukod sa para sa kanila lang din yung pera. May mga time kasi na ano, eh, may mga tao kasi na alam mo yun kung may extra naman sila, parang hindi rin nil ang hirap din ipahiram kasi may mga tao din na mapagsamantala alam mo 'yon, kapag nagkaroon na ng nagkaroon na sila naman yung nag-extra hindi naman sila marunong magbayad din. Ako aminado ako sa totoo lang, hindi talaga ako nangutang sa mga tao na, I mean yung nanghihiram ba sa mga tao. Kasi, ano, eh, ah, ayoko ng nagkakaroon ako ng kaaway dahil sa pera. Ang ginagawa mas o anong ginagawa ko, ah, nag nanghihiram na lang ako sa mga app, ganyan. Alam mo yun, parang ano o mas obligado pa ako na magbayad kasi kapag ganon, eh. Kasi kapag sa tao lang parang makakasamaan mo pa ng ano ng, ah, pa ano yun, ng pakikitungo, eh, dahil lang sa pera magkakasira kayo 'di ba? Kaya mas okay sa'kin yung sa mga app nalang ako mag-ano, at least don obligado ako na magbayad tsaka ma ako yung ma-i-stress na maghanap ng pambayad hindi dahil sa ano, mas okay na yung ganun para sa'kin.
Mm. Mm. Mm. Mm. Oo. Mm. Mm. Oo, totoo yan. Mm. Mm, mm. Mm. Oo, totoo. Mm. Mm, oo. Mm. Kaya, oo. Oo. Mm. Mm. Kaya nga. Mm.